Iya, bener, jadi kalau di sekarang kita lihat kayak podcast aja udah bisa kita akses dari HP kan. Kayak yang dulunya memang harus kita mungkin dari YouTube atau mungkin kita harus nonton TV buat bisa ngeliat podcast, sekarang podcast itu udah ada di dalam HP dan bisa kita tonton, bahkan kita kalau mau reply juga bisa-bisa aja, dan emang di sini lah kayak, eee, podcast a bi habis itu short-short video yang heeh, ini kayak banyak yang mengajarkan aku kayak memberikan aku sebuah, apa ya, eee, wejangan atau ilmu mhm, yang di mana aku nggak pernah cari tapi tiba-tiba muncul, gitu.
Mhm, ya, paham paham. Iy Iya, betul. Iya. Iya, betul betul. Mhm. Short video. Mhm. Oh, gitu. Oh, eee, kalau istilah sekarang itu algoritma mungkin ya? Jadi algoritma, apa, eee, media sosial kamu tiba-tiba ngasih kamu petunjuk tentang motivasi, terus video-video short yang memang, eee, apa, cerita tentang kebaikan yang memang, eee, menggugah diri kamu supaya menjadi lebih baik. Oh, luar biasa sekali ya, eee, apa, pengaruhnya s ke diri kamu gitu, eee, selain itu tuh, eee, apa, ada acara khusus nggak, misalkan itu kan kalau short itu atau lintasan-lintasan video itu kan ibaratnya nggak kamu, eee, call atau nggak kamu panggil secara sengaja ya. Nah, ada nggak sih acara yang memang di media sosial tersebut, yang kamu pantengin dan kamu tunggu-tunggu gitu, eee, dan sangat berpengaruh bagi kamu sendiri gitu?
Mhm. Betul. Mhm. <chuckles> Iya iya. Mhm. Iya, bener. Iya, kalau memang kita membahas seperti itu sih, kalau dibilang ada ya sebenarnya sih, eee, ag kayaknya nggak ada ya. Karena memang heeh, karena aku itu lebih fokus ke short content, short video, gitu. Jadi memang karena aku kan suka scrolling di Instagram atau mungkin di YouTube Short, nah ini kayak ada beberapa jenis konten yang menurut aku agak bagus ya karena
Mhm. Oh, nggak ada ya? Mhm. Oh, iya iya, paham. Mhm. Hmm.
eee, biasanya tuh kontennya itu seperti ini, eee, sebuah film diambil scene-nya tertentu, yang di mana scene-nya itu pasti scene-scene yang menyentuh nih dan
Iya. Oh. Iya iya, potongan filmnya gitu ya? Oh.
Iya, bener. Dari potongan film ini diputar, diberi lirik dan juga kayak, eee, mungkin di bagian-bagian yang ada impact paling besarnya, bagian utamanya dikasih lagu, gitu kan ya. Jadi kayak lebih terasa feel-nya, lebih terasa dramatisnya, yang akhirnya ini tuh kayak terkadang membuat aku kayak, "Wah, keren banget ya," habis itu kayak, iya sih benar juga, kayak ada tiba-tiba belajar gitu, ada yang bikin aku jadi kayak lebih memahami diri sendiri, kayaknya aku harus kayak gini, kayaknya harus kayak gitu, dan iya ini rata-rata konten seperti ini nih yang membuat aku kayak membantu untuk mengenal diri sendiri, gitu.
Mhm. Oh, paham. Iya, ya ya. Oh. Mhm.